Salah menggunakannya gitu ya, bahasanya. Itu mereka keluhannya apa emang? Rata-rata kayak jadi asam lambung apa gimana gitu? Mhm.
Mhm. Mhm. <inhales> Oh, oke. Mungkin ini dulu kali ya, sebenarnya tuh bukan yang salah tuh bukan cuma yang pakai, tapi juga beberapa orang yang bikin produk itu mereka ya sebenarnya yang dicari itu kan kandungan matcha yang asli ya, tapi produk-produk itu tuh udah di dicampur biasanya sama pemanis. Jadi kayak bukan bukan matcha yang asli gitu loh, nah ketika diminum setiap hari itu tuh bahaya, karena ada gula tingginya itu atau mungkin dicampur yang lain-lain, gitu. Nah iya, gula dan juga heeh heeh, karena nggak murni gitu loh, nah efeknya di mereka yang minum setiap hari itu ada yang autoimun juga, sampai autoimun.
Iya. Iya iya iya. Heeh. Hmm. Gula lagi berarti ya problemnya ya, seperti yang tadi kolagen, betul. Mhm. Oh gitu, terus kamu sempet nggak kek minum kolagen yang kayak gitu atau yang matcha, itu kamu sempet minum ini yang begituan?
Iya. Oh, kalau kolagen itu aku sempet ya tapi ternyata pas aku rasain kayak, ah ternyata gini ya. Aku tuh jadi orang yang kayak ngikut gitu loh, tapi enggak yang terus aku minum setiap hari enggak, karena setelah aku baca, eee, oh ternyata, eee, bahaya juga nih kalau misalnya aku minum setiap hari. Kalau em kalau yang matcha emang dari dulu aku pecinta matcha, jadi kayak emang sebelum ada tren itu aku suka minum tapi bukan yang setiap hari gitu. He i
Iya. Iya iya. Mmm. Iya iya, ada ngefek nggak ke kamu gitu, apa namanya, pas minum kolagen itu?
Heeh. Yang kolagen ya, aku karena nggak rutin sih. Nggak aku tuh nggak gampang yang kena, eee, apa, di media sosial disuruh, eee, setiap hari gitu. Jadi aku minumnya kayak kalau aku mood doang, jadi menurutku nggak ngaruh apa-apa. Tapi kalau matcha ya, eee, juga nggak ngaruh sih lebih ke kayak mungkin jadi jarang jerawat. Kalau memang, eee, minumnya bener ya, nggak yang matcha campuran kayak gitu-gitu kan. Kalau misalnya mengenai nafsu makan, karena aku emang orangnya demen makan juga nggak ngaruh juga itu kalau yang itu, yang aku yang aku rasain paling iya, yang aku rasain paling emang itu sih, eee, kulitnya jadi lebih, apa ya, terjaga aja gitu karena, <laughs> begitulah, gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya iya iya. Mhm, mhm. Iya iya iya. Mhm. Iya. <laughs> Tetap banyak makan ya. Heeh. Iya iya iya iya. <laughs> Iya berarti, ini berarti langkah kedepannya seperti apa gitu ya, menurut kamu apa tuh gang terus langkah kedepannya harus seperti apa tuh?
Mhm. Malah kedepannya jangan gampang, eee, ter disetir sama media sosial lah kita, sesuain sama badan kita aja sendiri, gitu.
Mhm. Oke. Iya iya. Makasih ya atas sarannya juga. Terus sama, apa namanya, ya ceritanya juga sekarang.
Iya. Mungkin kau bisa coba pure matcha juga, gitu loh. Iya.
Iya iya, bisa bisa lah, mhm, aku iya. Makasih ya untuk ininya percakapannya.
Mhm. Iya, sama-sama.